अ, अभी अ, कुछ दिनों से तकरीबन 2 या 3 महीनों से मैं काफ़ी एक असमंजस का सामना कर रहा हूँ। अ, इसमें ऐसा है कि जैसे अभी मैं जॉब करता हूँ और मैं घर से बाहर भी रहता हूँ मेरी जो जॉब है वो घर से काफ़ी दूर है जहाँ पे मेरा अ, घर है होमटाउन है। अ, तो यहाँ पे मुझे क्या होता है कि जो जॉब है अब उसमें मुझे सारे काम खुद भी करने पड़ते हैं और अकेला भी मैं रहता हूँ अ, लेकिन अ, नौकरी है एक काफ़ी अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी अभी लगी हुई है। अ, काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी नाम है कंपनी का तो अ, जब भी जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो भी काफ़ी खुश हैं कि मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। अ, लेकिन अभी जैसे मैं जॉब करता हूँ तो यहाँ पे जाता हूँ तो मैं दिन भर काम करता हूँ लेकिन शाम को थक जाता हूँ अब अ, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ? कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जब मैं अ, नौकरी करता हूँ काम करता हूँ वहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं किसी बात को लेकर कुछ डाँट भी देते हैं अ, या कभी गलती हो जाती है तो वहाँ पे वो बहुत अ, जो है मतलब गुस्से में भी मुझे कुछ सुना भी देते हैं ऐसा बहुत बार ऐसी स्थिति बनी है। अ, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है फिर जैसे अ, उनसे मेरी बातचीत होती है और वो कुछ कभी-कभी 1-2 बार तो वो वार्निंग लेटर भी दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं काफ़ी उदास हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी जो जॉब में नौकरी में कर रहा हूँ क्या अ, वो मेरे लिए सही है, क्या मुझे इसमें संतुष्ट होना चाहिए या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए। काफ़ी असमंजस की स्थिति मेरे इसमें बनी हुई है और मैं आपसे बिल्कुल ये सुझाव चाहता हूँ कि किस तरीके से अ, इस नौकरी में जो मेरी स्थिति का मैं सामना करना अ, कर रहा हूँ अभी कैसे मैं इस स्थिति से बाहर निकलूँ? जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आप जो बताना चाह रहे हो और काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या भी है ये, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें मन की संतुष्टि होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो नौकरी हम करते हैं, क्योंकि वो हमारी प पूरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वो कहीं न कहीं अ, है चिंता की बात मैं ज़रूर आपकी इसमें मदद करूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगी। अ, जैसा कि आप ये जो नौकरी कर रहे हैं, आप इस नौकरी में सबसे ज़्यादा मतलब किन चीज़ों से आप खुश होते हो मतलब क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको काफ़ी संतुष्टि मिलती है इस नौकरी में?
जी। जी, बिल्कुल। जी, ज़रूर। जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक बड़ी कंपनी है, और मेरा शुरू से ही ये एक सपना रहा है कि मैं किसी काफ़ी बड़ी कंपनी में मैं जॉब करूँ जो मेरी डिग्री है, जो मैंने एजुकेशन की है अ, उसको लेकर। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि अ, एक ड्रीम जॉब मैं इसको बोल सकता हूँ लेकिन ये अ, जब मैं यहाँ पे लगा नहीं था उसमें उस समय मेरी सोच और थी कि ड्रीम जॉब मैं मानता था लेकिन अब जब मैं लग गया हूँ मेरी जॉब हो अ, हो भी गई है, तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं करते हुए। तो अ, अब इसमें मुझे क्या हो रहा है कि अच्छा लगने की बात है जैसे शुरुआत के 1 साल तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, बहुत नया-नया सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा काम लगा कि अ, बहुत सार सारी चीजें कंपनी की जो सुविधाएँ हैं एक अ, एम्प्लॉयी को लेकर, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अ, लेकिन काम की बात में ऐसा होता है कि जैसे शुरू-शुरू में तो नया-नया काम सीखने को मिला, और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा। अभी लेकिन क्या हुआ है कि इस साल या तकरीबन 4-5 महीनों से, मुझे अ, थोड़ा सा इस ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है इसमें कि कुछ नया काम सीखने को नहीं मिल रहा है। अ, पहले जो काम सीखा हुआ है, पहले साल में जो मैंने काम सीखा, उसी काम को मुझे अभी दोबारा करना होता है, मतलब उसी को रोज़ रीपीट करना होता है लगातार वही काम। रोज़ एक ही काम को करने-करने से क्या हो गया है कि, थोड़ा-थोड़ा सा अंदर से मायूस सा होने लग गया हूँ कि कुछ नया नहीं हो पा रहा है काम में, कुछ अ, जैसे पहले जो खुशी हो रही थी, काम करने की वो वैसी अब अंदर से ऊर्जा और एक्साइटमेंट नहीं रही है, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं हो पा रहा है। तो खुशी तो मुझे अ, काफ़ी अ, इन कामों में मिली है लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा मैं अ, जो ऐसी परिस्थिति का सामना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नया कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, और कभी-कभी कुछ गलती हो जाती है, तो मेरे जो सीनियर हैं उनसे वो कभी-कभी डाँट भी देते हैं या कभी-कभी बहुत बार अ, सुनना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ऐसी परिस्थिति का सामना मुझे करना पड़ रहा है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हाँ, तो जै जितना मैं समझ पा रही हूँ, हम ये कह सकते हैं कि आपको इसमें रचनात्मक क्रियाएँ करने का मौका नहीं मिल रहा है, शो जो शायद आपको कहीं न कहीं पसंद है कि आप कुछ नया करो या कुछ क्रिएटिव करो। तो इसमें मैं अ, ये तो परेशानी है जो आपको पसंद नहीं आ रही है। मैं इसमें एक बात और ये जानना चाहूँगी क्या इस कंपनी में मतलब आपको आगे बढ़ने के मौके मिल पा रहे हैं या फिर नहीं? या फिर आप एक ही जगह पे हो जैसे कि मैं मा बा मेन बात करें हम प्रमोशन की, कि आपके प्रमोशन होते हैं या नहीं, आपको मतलब मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का इस कंपनी में?
जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। हुँ। जी। जी। अ, पिछले साल की अगर मैं देखूँ जैसे अभी जो मेरा साल कंप्लीट हुआ था, तो उसमें जो मेरी प्रमोशन हुई थी वो 10 से 15 परसेंट के आस-पास का जो अमाउंट इनक्रीज़ होता है। अ, स्टार्टिंग के पहले साल मेरा हुआ, दूसरे साल उन्होंने बताया कि 15 परसेंट का आपको प्रमोशन मिलेगा। मतलब वो जस्ट ओनली सैलरी इंक्रीज़मेंट होता है और ऐसा कोई प्रमोशन अभी तक मुझे नहीं मिला है कि जैसे पोस्ट को लेकर प्रमोशन होता है कि अभी जो आपकी ये कंपनी में पोस्ट है उसको अ, चेंज़ कर दिया जाए या कोई डिपार्टमेंट आपका चेंज़ कर दिया जाए, जहाँ पे आपका लेवल थोड़ा अप होता है। तो ऐसा मुझे अभी यहाँ तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन अगर मैं दूसरे जो मेरे साथ के काम करने वाले हैं, जो दूसरे मेरे साथ अ, साथी हैं, अ, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनको तकरीबन 4-4 5-5 साल में जाके उनकी जो है अ, पोस्ट उनकी बदली है, लेकिन सभी की नहीं बदली है। जैसे अगर 10 एम्प्लॉई हैं तो 10 में से किसी 1 की या अ, हाँ 10 में से एक की ही रेशियो अभी चल रही है कि उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो भी उस बेस पे होती है कि उसकी अ, अटेंडेंस कैसी है? उसका बिहेवियर कैसा है उनका? अ, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है कंपनी। तो उस बेस पे वो प्रमोट करते हैं किसी भी एम्प्लॉई को। तो मुझे अ, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे अ, तकरीबन 1-2 साल, 3-4 साल तक मुझे कोई पोस्ट को लेकर कोई मेरी बड़ी प्रमोशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। अच्छा। तो कहीं न कहीं ये भी एक थोड़ा-सा चिंता का विषय हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात हैं अगर आप रोज़ एक ही काम करोगे बार-बार तो, आपको बोरियत महसूस होगी आपको कहीं न कहीं उसमें दिल नहीं लगेगा। हैं ना? तो वो तो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो अभी आप ऐसे स्टेज पे आके आपके मन में क्या चल रहा हैं कि आप नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि आपकी ज़ॉब में ही कुछ बदलाव आ जाए या फिर आपने मन बना लिया हैं कि आपका दिल कह रहा हैं कि ज़ॉब छोड़नी हैं?
जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। पहले तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी जो ज़ॉब मैं कर रहा हूँ उसमें ही मेरे कुछ न काम बदला जाए या फ़िर काम में बदलाव आए, कुछ रचनात्मक काम मैं करूँ। अ, क्योंकि मैं अपने जीवन के उस अ, लाइफ़ ऐज में हूँ उस उम्र में हूँ जहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे में, एक्साइटमेंट होती है कुछ करने की, कि हम जीवन में पूरा जीवन आगे हमारे लिए एक उम्मीदें होती हैं हमें पूरे जीवन से। तो उम्मीदें मुझे भी हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँगा। और जब जैसे ही मैं ये काम करता हूँ रोज़ तो कहीं न कहीं वो उम्मीदें मुझे ख़त्म होती दिखाई देती हैं कि एक ही काम रोज़-रोज़ रिपीट करने से मैं जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। तो पहला तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस ज़ॉब में ही जो हैं मुझे कुछ रचनात्मक काम करने को मिले, कुछ नया-नया सीखने को मिले। अ, जिससे मैं कुछ नया सीखूँ भी और आगे चलकर अपने जीवन में कुछ बड़ा कर भी पाऊँ, चाहे वो नौकरी में ही आगे नई-नई प्रमोशन्स हों या किसी अच्छी कंपनी में और काम मैं करूँ बड़ी पोस्ट पे। या फ़िर मैं कुछ और अगर मैं भविष्य में कुछ और करना चाहूँ कुछ फ्रीलांसिंग या फ़िर बिज़नेस उसमें भी वो मुझे अ, हेल्प करेंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ पे सीखूँगा। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ कि कहीं न कहीं, आपको जो मेन प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि आप एक ही काम कर रहे हो अ, बहुत सारे मतलब बहुत समय से एक ही काम कर रहे हो। तो यहाँ पे ना आप शुरुआत धीरे-धीरे से कर सकते हो, सबसे पहले ना आप ये चीज़ देखो कि आप जो नियमित रूप से काम कर रहे हो, वो क्या बिल्कुल ही सेम है या नहीं, अगर बिल्कुल ही सेम है तो यहाँ पे शुरुआत आप बा कर सकते हो अपने मैनेजर से बात करके, कि आपको कहीं न कहीं कुछ और काम दें या फिर आपका जो काम है वो किसी और तरफ शिफ्ट करें, जैसे कि हम जब एक कंपनी में काम करते हैं ना हमें कहीं न कहीं पता होता है अलग-अलग ग्रुप्स का अलग-अलग टीम्स का कि उस टीम में क्या काम हो रहा है या इस टीम में क्या काम हो रहा है? तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके सफ सबसे पहले तो आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और हो सकता है वो इस चीज़ के लिए एडजस्ट भी करें और आपको दूसरी चीज़ दे दें, दूसरा काम दे दें जिससे आपकी जो इंटरेस्ट होगा वो भी कहीं न कहीं आपका बदलेगा और आपको उसमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काम इतना ज़्यादा कर रहे हो जिसकी वजह से आप थक गए हो और बोरियत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए ना आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप अपने काम के बीच में छोटे-छोटे से ब्रेक लेके, आप अपनी कुछ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, अपने लिए कुछ थोड़ा सा मेडिटेशन करो या फिर आपको जो पसंद है क्रियाएँ, आप वो करो छोटे-छोटे ब्रेक में लेके जिसको आपको करके अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, कहीं न कहीं आपको फील हो रहा है कि आप कुछ रचनात्मक कर रहे हो। जब ये छोटी-छोटी एक्टिविटी या प्रतिक्रियाएँ आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे ना अपने छोटे-छोटे ब्रेक्स में, तो कहीं न कहीं जो बोरियत आपको काम से हो रही है ना, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, क क ख़त्म एकदम से नहीं होगी वो धीरे-धीरे होगी शुरू में कम होगी धीरे-धीरे, तो आप अपनी ये जो रचनात्मक क्रियाएँ करना चाहते हो इसके लिए आप छोटा-छोटा सा ब्रेक निकाल के उसमें वो अपनी चीज़ें देखो। ये तो हो गया आपका बोरियत को लेके, बाकी आप अपने विकास के अवसर को भी अपनी कंपनी में ज़्यादा ध्यान से देखिए कि आप जो काम कर रहे हो उससे आप कुछ सीख रहे हो या नहीं, जैसे कि आपने कहा कि एक ही काम आप बार-बार करते हो, तो उसमें कम चांसेज़ होते हैं कि आप कुछ नया सीखो। तो हर समय आप ये भी कोशिश करो कि आप कुछ नया सीख रहे हो, अगर आप नहीं सीख पा रहे हो उस चीज़ में कहीं कुछ भी, तो आप उस चीज़ के लिए बात करो, मैनेजर से बात करो या फिर यहाँ पे फिर आप सोच सकते हो इस चीज़ की वजह से आप सोच सकते हो कि आप कोई जॉब चेंज करने की सोचो क्योंकि विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी से ही आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है और उसी से ही आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हो। उसके अलावा रही बात वेतन की, मान्यता की और नौकरी की, तो यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ देखनी है कि जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो वो कितनी सिक्योर है या सेफ है कि मतलब वहाँ पर बनी रहेगी आपकी जॉब ऐसा तो नहीं है कि थोड़े टाइम जा बाद जाके वो खुद निकाल दें। जब इंसान सारी चीज़ को आप एनालाइज़ करोगे, आँकलन करोगे ना तब आप एक बेहतर अ, फैसला ले पाओगे कि ये जॉब आपको करनी है या नहीं करनी है, और जब आप ये सैटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ, ज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं और आप थोड़ी-थोड़ी प्रतिक्रियाएँ भी अलग से कर रहे हो, तो उसमें आपको खुशी भी मिलेगी और आपको संतोष भी हो पाएगा।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। हाँ जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, अ अ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे काफ़ी अच्छे सुझाव आपने दिए हैं, और बिल्कुल अ, मैं इनको तकरीबन कल से या परसों से ही मैं अपने अ, ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसमें लागू करूँगा, और कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जैसे अभी आपने बताया कि अ, धीरे-धीरे जो है मुझे अपने अ, सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए इसमें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।